Kesinlikle katılıyorum. Bazı müzikler, eee, inanılmaz bütünleşiyor filmle. Bu klasikleşmiş bir film zaten. Eee, gerçekten ba yani, iyi kullanıldığı zaman, işte, aşırıya kaçılmadan duygunun önüne sad yani, duyguyu sadece müzikle, eee, ortaya çıkarmak değil ama doğru müziği yakalamak, eee, "Godfather" "Baba" filmi zaten klasik. Kesinlikle bütünleşmiş bir şekilde, eee, ama, hani, <clears throat> dediğim gibi oy oyuncunun, işte, aaa, Allen Brown'un zaten kendi bir kullandığı bir teknik vs. var, o karaktere gelişi vs. eee, yani, birçok parametrenin aynı anda birleşmesiyle olan bir şey. Yönetmenin de, yani, şeyi söyleyebilirim. Mesela, aklıma şey hikâyesi geliyor, emm, Baba filminin yönetmeni, eee, Cappola mesela, ımm, aslında çok istememiş, eee, çekmek çünkü, eee, şey demiş, hani, ben sanatçıyım, işte, böyle, hani, çok klasik şeyler çekmek istemiyorum falan filan diye. Sonra, ı bir şekilde ilkini çekmiş, eee, patlamış film. Ondan sonra tabii stüdyo şey diyor, bunlar, hani, hemen 2'ncisini çekelim, inanılmaz, eee, popüler oldu falan. Kesinlikle ve Cappola şey diyor, ben, hani, 2 sene evden falan çıkmamış diye hikâyeler var, yani. "Ben bittim, işte, hayatım boyunca sadece bununla anılacağım, bütün sanat sürecim sona erdi." O, böyle, bir tane büyük bir film yapmak istememiş, daha derinleştirmek istemiş. Depresyona girmiş yani. Bu filmi yaptıktan sonra stüdyo kapısında ağlıyor. Lütfen yapalım 2'ncisini diye. Aynen öyle. Eee, yani
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. A! Öyle mi? Hımm. <chuckles> Para kazanıyorlar, tabii, evet. I hı. Üzerine yapışsın istememiş, galiba. A! E, çok ilginç. <chuckles> Gerçekten çok ilginç bir hikâyeymiş.
Aynen, aynen, ya, farklı yerlere gidebiliyor, eee, hikâye. O bir de bir Hıh.
Evet, sen Hı hı. Filmi bayağı, eee, incelemişsin aslında. Hikâyesini, yönetmenin nasıl çektiğini, oyuncuların nasıl geliştiğini, bu rollere nasıl hazırlandığını gibi tüm detayları yakalamaya çalışmışsın. Gerçekten çok etkileyici ol <chuckles> Anladım. Peki, repliğe geri dönecek olursak, eee, bu replik senin hayatına nasıl eklendi? Yani, sen bu repliği, eee, dinledikten ve benimsedikten yük ars aslında kendi içinde yüzleştiğinden de bahsettin bu tarz filmlerde. Eee, bu repliği hayatına nasıl uyguladın sonrasında?
Yani Tabii, tabii. Senede 4-5 kere izleyince giriyorsun Aynen öyle, yani, merak ediyorsun, araştırıyorsun. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Yani, bazı filmleri televizyondan tavsiye edemem, ııı, hani, ya da iyi bir ses sistemi, iyi bir, ııı, ortam, ııı, sağlıyorsa, yani, o n küçük, eee, şeyleri yaratabiliyorsan, hani, izlenebilir tabii ki bu arada ama, hani, çok lay lay lamdan ziyade, hani, daha, böyle, hani, iyi bir televizyon, eee, iyi derken, bir şe o lüks bir şey anlamında söylemiyorum ama insanı sinemaya sokacak bir minimum ortamı, ııı, sağlayabiliyorsan, eee, bence o zaman, eee, keyif alırsın ve hikâyenin içine daha çok girersin, daha çok keyif alırsın gibi geliyor bana. Hı hı.
Televizyon, hı hı. Öyle mi? Hı hı. Hımm. Hı hı. Doğru. Çok haklısın. Peki, sen, mesela, filmi defalarca izleyen, eee, bir izleyici olarak, eee, şu an izlerken, pür dikkat izlemeye devam mı ediyorsun ilk izlediğin gibi, yoksa elinde telefonun olup ya da dikkatin dağılabiliyor mu? Sendeki etkisi nasıl hâlâ?
Hı hı. Ha ha. Ya, bir ehe, birkaç kere şey yapmışım şimdi bu kadar çok izleyince. Arada, hani, elim telefona gitmiştir belki. Hani, arka plan bile olarak açmayı severim ama şey enteresan, işte, hani, ya tamam ya, uzun zamandır izlemiyorum, açayım, arkadan izleyeyim derken orada telefonla oynarken bir bakıyorum o telefonu atmışım. Pür dikkat tekrar izliyorum onu, yani. Aslında nasıl engelliyor?
Hı hı. <chuckles> E, film bir şekilde seni içine çekiyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. Ya, bilmiyorum, du herhâlde bir bağ kurmuşum.
Senin için çok özel herhâlde. Evet. Peki
Aynen öyle. Ya, birçok film vardır ama o o o ııı, ayrı etkilemiştir. Aynen öyle.
Bu film nereden bulunabilir, yani, şu satış yapılan bir yerden mi alınması lazım, bir yerden indirmek mi lazım?

Emm. Ya, birçok sahne ve u eee, unutamadığım şey vardır herhâlde. Özellikle sinem sinem <chuckles> yani, sinemayı çok severim ama, böyle, dalgasını geçtiğim bir sahne eee, vardır. Hâlâ da kullanırım hatta. Emm, "Baba" filminde, eee, "Godfather" filminde şey der, eee, böyle, tabii İtalyan mafyası var, işte, daha, böyle, bir şeyleri var. Eee, ağırlıkları, felsefeleri var herhâlde. Eee, şey der, eee, "Ailesine bakmayan, eee, insan gerçek adam değildir." gibi bir laf söyler orada baba, yani. Eee, yani, ail ailenin öncelikli olduğunu, <scoffs> yani, hani, klasiktir ama benim hoşuma gitmişti. Yani, "Dünyayı da parçalasan öncelik ailedir." mesajı veriyor, yani. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Genel olarak da zaten şeyini çok severim, yani.
Öyle mi? En unutamadığın hangisi? <chuckles> Hı hı. A! Neymiş? Hı hı. Hımm. A! Çok dokunaklı bir lafmış. Hı hı. Evet, aslında gerçekten çok, eee, zamansız bir replikmiş. Yani, çok eski bir film olmasına rağmen hâlâ geçerliliğini koruyan bir replik gibi. Eee, hatta "Succession" diye bir dizide de aynı replik kullanılıyor ve yine hâlâ çok popüler olan bir replik gibi görünüyor.
Hı hı. Hıh. Ha, aynen. Onda da bir gene büyük bir ailenin şeyi var, ımm, ta bü büyük
Evet, yine bir aile olayları ve karmaşası, draması, eee ilişkiler zinciri Evet.
O bayağı karışık ama orada <chuckles> inanılmaz karışık orada ilişkiler, yani, egolar, işte, yüksek bütçeler, ııı, d politikalar vs. yani. Baba da Aynen. Aynen. Sanki o tarz şeyleri seviyorum. Hı hı.
Aynen. Yine bir aile yönetimi, evet, gerçekten Anladım. Sa sana hitap eden şeyler birazcık, böyle, entrika içeren ama orada, böyle, ilişkiler üzerinden yorumlar yapılan, çıkarımlar yapılan şeyler mi? Yani, böyle, konuları çok aslında basit gibi görünen ama derin sözler, eee, seni etkiliyor gibi geldi. Ne dersin?